Ja. Ja, das ist n äh, b wahrscheinlich schon für ganz harte Fälle, die dann solche Apps brauchen. <laughs> Ja, ja, aber 'ne Ersatzhandlung ist schon schön, also die Idee, diese Anregung, 'ne Ersatzbeschäftigung Ersatzhandlung dann zu finden, ähm, das geht ist natürlich interessant, da m müsste ich wirklich überlegen, was ich denn stattdessen mache, also mir stattdessen lieber 'n Kaffee kochen oder, äh, aus'm Fenster gucken und sagen: „Ach, wie ist denn das Wetter heute?“ oder so äh, also was Harmloses, nichts problematisch Psychologisches, sondern, äh, s
Ja, ich mache mir da bei dir jetzt auch nicht so die Sorgen, aber ich sehe schon so, dass es auf jeden Fall 'n Thema ist, das dich auch beschäftigt mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Zum Beispiel. Mhm. Genau, was de was dir auch Freude macht oder wo du genau, wo du so 'n bisschen in dem Moment dann dann kommst, aber genau aber letztendlich, ja, ist es vielleicht nicht schlecht, einfach, bevor man so impulsiv einen Kauf ausführt, vielleicht einfach noch mal so in sich zu gehen, sich die Frage zu stellen: „Brauche ich das jetzt wirklich oder muss ich mir jetzt überhaupt diese 1/2 Stunde die Zeit machen”, ne? Ja? Ach, das ist gut.
Genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das mache ich übrigens manchmal schon, also, äh, ich schrei ich ich stecke mir viele, ähm Ob Objekte, die ich gerne äh, meiner Begierde, die ich gerne haben würde, die schiebe ich schon mal in den Warenkorb und lass sie da erst mal stehen. Teilweise habe ich denn ja, das das ist zum Beispiel 'ne gute Geschichte, die für mich, äh, sich ergeben hat, äh, ja, und dann habe ich teilweise 10 Produkte und schmeiße dann 9 davon wieder raus aus welchem Grund auch immer, dann bleibt 1 über. Dann auch das macht natürlich Spaß diese Auswahl, Preisvergleich und so weiter und so fort.
Mhm. Ah. Ach, um nochmal in Ruhe zu schauen, mhm. Das ist gut. Das ist 'ne gute Strategie. Ah, okay. Hast du schon ja. Ja, ja, super, aber da hast du schon auf jeden Fall eine Taktik gefunden. Ja, super, es war total interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich danke dir.